حاجات حلوة إيه، يعني حاجات أكل، والّا حاجات حلوة إيه؟
قبل ما أطلع الفصل حاجات أكل آه، حاجات أكل يعني مثلًا بسكوتات، حلويات، بالضبط كده. إمم فاليوم دوّة أنا كنت تحت في ال في الحوش يعني تمام.
آه، آه. حلويات يعني، آه بسكوت آه، آه فهمتَك إمم. آه.
لقيت ولد بيقول إيه، Mister إحنا عاملين لَك مفاجأة، فلقيت الفصل كله شدّه كده، قال له اسكت اسكت، مش عارف إيه، تمام، فكلهم يقولوا لأ، لأ يا Mister إحنا مش عاملين لَك حاجة، تمام، فأنا عرفت من هنا بقى إيه، علشان أنا كنت عارف الtrend ساعتها، فالمُهم طلعت فوق، قعدت في الفصل، لقيتهم بي بيجولي، بيقولوا لي إيه يا Mister ممكن تغمَّض عينيك؟ تمام، فالمُهم غمضت عينيا، طبعًا هُم كانوا كام واحد، كانوا 30 واحد، ولقيت ال30 مرّة واحدة كده جُم اف وقفوا قدامي، ولقيت حد بيصوّر، بيحط لي الحاجات الحلوة في إيدي، ورسايل بقى، كل واحد كتب لي رسالة جميلة كده، ولازقها على الحاجة الحلوة، تمام، رسالة شخصية كده، تعرفي، دول كانوا سنة رابعة ابتدائي كمان.
إمم. إمم. إمم. إمم. يا خَبر! آه. الله! إمم. الله حاجة جميلة فعلًا!
اهم. فطبعًا، حاجة زي دي كانت بالنسبة لي تُحفة، تُحفة، تُحفة، فوق ما تتخيلي، إمم.
إمم دي طبعًا، طبعًا لأ أكيد تفضل فاكرها وتغيّر مودَك اليوم كله.
جدًا، دي غيّرت مودي طول السنة، مش مش اليوم بس، والله، طول السنة، إمم.
<laughs> الله، جميل، آه آه، جميل فعلًا والله. طيب، أنت آآ دي كده أحلى حاجة أنت يعني مرِّت عليك يعني، أو موقف حلو. طيب، أنت لو حبّيت ت ترجع تاني للأول يعني، اختيارَك إنَّك تكون مُدرِّس، هتختار، والّا هترجع في كلامَك وتختار حاجة تانية؟ وقُل لي ليه؟
اهم. اهم جميل. لو رجعت تاني، لأ، مش هاختار أكون مُدرّس بصراحة.
ليه؟ <laughs>
آآ، مش هاختار أكون مُدرّس، لأن للأسف، آآ نظام التعليم مش عاجبني، آمم، مش عاجبني النظام اللي ماشي بيه التعليم حاليًا يعني، فأنا لو كنت في دولة تانية بتُقدِّر المُعلِّم، ممكن أختار الكلام ده.
إمم. آه طَب آه طَب تحب تكون إيه ساعتها، إيه إيه ط إيه المِهنة اللي تحبها؟ آه.
صراحة إمم. بصراحة، كان نفْسِي أكون مُبرمِج أو مُترجِم، إمم.
إمم حلو آه، ليه بقى؟
ليه مُترجِم، ليه مبرمِج الأول. ليه مُبرمِج؟ لأن أنا آه، ليه ل لإن أنا بصراحة يعني، باحب مجال الك الكمبيوتر وال والبرمَجة، وإن أنا أسخَّر الآلة لخدمتي، دي حاجة حلوة جدًا، تمام، وأعلّمها والكلام ده، أنا باحب الكلام ده من وأنا صغيّر، وكنت أتمنى بصراحة إن أنا أخُشه من وأنا صغيّر، بس يعني ما حصلش نصيب.
آه ليه مُترجِم أو ليه مُبرمِج الأول سريعًا يعني؟ آه إمم. آه. إمم.

إمم، إيه المجال اللي أنت دخلته وبتحبه؟ احكِ لي يعني عنه.
أكيد طبعًا، مجالي التدريس طبعًا، يعني أنا كان نِفْسي من وأنا صغير إن أنا أطلع مدرس آآ، ويا ريتني ما طلعت يعني. <laughs>
آه. <laughs> ندْمان والّا إيه؟ <laughs>
طبعًا آه، يعني إلى حَدٍّ ما، شوية كده، يعني أنا نظرتي للتعليم وأنا صغير إن هي هتبقى يعني إيه مدرس كده وليّا prestige والكلام دَوّة لكن للأسف الموضوع طلع غير كده خالص، إمم.
إمم، الحقيقة حاجة تانية، <laughs> آه، إيه أصعب حاجة وجهتك يعني؟
اهم. طبعًا، أصعب حاجة واجهتني في مجال التدريس ال ال يعني تعاملي مع الطلبة مع أولياء الأُمُور، خصوصًا مع أولياء الأُمُور سيْبِك من من الطلبة الطلبة سهلين، الطلبة يعني أنا عايز أقول لِك، يعني سِنّي من سنّهم، دماغي من دماغهم ترنْداتهم وحِواراتهم.
آه، إمم. احكِ لي طيب موقف قابْلك، احكِ لي موقف قابْلك آآ، وخلّاك تبقى مش مبسوط أو موقف قابْلك وخلّاك مبسوط؟
إمم، تمام، أبْسط حاجة حصلت آآ، موقف يعني حصل معايا حصل معي النهارده آآ، أول ما رُحت المَدْرسة أول حاجة كده اصْطَبَحْت بيها أول حاجة جات لي شكْوى، تمام خير عملت إيه؟ هاه؟ قالوا لي آآ، في طلبة أو في وليّة أمر بتشتكي إن أنت في جزء وأنت بتَشْرح قُلت لهم مش مكمّل شرْح وأدي الجزء اتْشَرح تمام؟ قُلت لهم: يا جماعة يعني مبدئيًا كده أنا عارف الموقف اللي حصل طبعًا قُلت لهم: "آه حصل تمام بس الجزء اللي أنا شَرَحْته ده أنا شَرْحه مرتين قبل كده، جميل أنا شَرْحه مرتين بنَفْسي قبل كده طب ليه هُم بيقولوا كده؟" قالوا لي: "أهو ممكن بيتْلكّكوا بقى" قُلت لهم: "بُصّوا ده اللي عندي أنا مش شارِح حاجة تاني تمام؟" وأنا شَرَحْته قبل كده فعلًا واللي حصل واللي هم قالوه ده فعلًا حصل، فبصراحة موْقف يعني بايخ اللي هو كنت شارِح حاجة قبل كده ليه ليه بيتْلكّكوا.
إمم. إمم. يا الله. <laughs> إمم. يلّا <laughs> آه. آه. آه. آه. إمم. إمم. يعني أنت مش غلطان فيه يعني؟ أنت آه، آه، أنت شارِح وعامل اللي عليك وهُم عايزين أكتر لسه، إمم.
لأ، لأ، مش غلطان طبعًا. اهم. فعلًا.
وقدرت تتغلِّب يعني على الموقف ده خلاص نَهيْته بشكْل كويس، والّا ما عرفتش والّا إيه؟